อืม เมื่อก่อนน่ะค่ะ ก็เราจะดูกับแฟน แต่ว่าพอเลิกกันแล้วก็เลยแบบไปดูคนเดียว อืม ช ใช่
อืม มี มีเพื่อนเยอะค่ะในโรงหนัง บางทีไปคนเดียว แต่แบบว่ามีคนแบบหัวเราะอยู่ด้วย ก็แบบว่า โอ้ <tsk>
เออ ก็จริง <chuckles> อืม ๆ ค่ะ
หัวเราะแรงกว่าเราอีก อา อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม แต่ว่ามันก็สนุกดีนะ มันก็ช่วยให้เราแบบ เออ เหมือนมันมี อา รมณ์ร่วมเนาะ มันก็สนุกดี อืม
มันก็สนุกนะ <chuckles> เออ ถ้าดูในโรงหนังอะ สนุก
ใช่ ถ้าเป็นแบบหนัง ต ตลกนะ แล้วก็หนังแอกชัน โอ้ มันจะมันมาก เพราะว่าแบบว่า เสียงมันจะ ใช่ไหม มันจะกระหึ่มมากเลย มันจะแบบสนุก <chuckles> แล้วคนที่ดูด้วย ก็จะแบบว่าเหมือนลุ้นไปด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ย เออ <chuckles>
ค่ะ อืม ๆ หนังแอกชันต้องดูนะ ค่ะ อืม เออ มันมีเรื่อง อ่า จูแมนจี้น่ะค่ะ เคยดูไหมคะ?
เหมือนเคยได้ยินนะ
มันแบบแอกชันนี่แหละค่ะ เราไปดูในโรงแล้วแบบสนุกมาก แต่พอกลับมาดูในแบบแอปแดงน่ะค่ะ ก็รู้สึกว่าไม่สนุกเหมือนในโรง
ค่ะ <chuckles> ค่ะ อาจจะเป็นที่เสียงเนาะ เพราะว่า ระบบเสียงด้วยใช่ไหม ยังไงก็ที่ โรงหนัง อื้อฮือ มันกระทึมกว่าอยู่แล้ว <chuckles>
อืม ใช่ อืม ๆ โอ๊ย แน่นอนค่ะ แล้วเดี๋ยวนี้ ก็คือ ค่าตั๋วก็แพงเสียเหลือเกิน
<chuckles> <chuckles> เราก็เลยต้องดูอยู่บ้านนี่แหละ <chuckles>
อืม อืม เมื่อก่อนถูกนะ
เมื่อก่อน เออ เมื่อ เมื่อก่อนมันก็ยังพอได้อยู่เนาะ แล้วช่วงหลัง ๆ มามันแบบ เริ่มเยอะขึ้นเราก็เลย <tsk> อ่า หาดูตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่บ้านก็แล้วกัน <chuckles>
เออ ใช่ อือฮึ ค่ะ ใช่ อุ๊ย มีเยอะสมัยนี้ อืม แอปหนู แอปนู่นนี่
<chuckles> แต่ก็เยอะ เยอะมากนะ <tsk> ใช่ พอมีเยอะแล้ว ก็เนี่ยอย่างที่บอกว่า เราก็ได้ดูหนังจากประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศที่เรา ไม่เคย ไม่เคยได้ดูมาก่อน อย่างเงี้ย เออ มันก็ ดี นะ เออ อ๋อ
ค่ะ อ้อ เยอะเลย อือ อือ ๆ บางที่แบบ ใช่ เคยเห็นหนังแบบประเทศสเปนน่ะค่ะ ก็ เออ ดูสนุกนะเกี่ยวกับการปล้น อะไรสักอย่างอะค่ะ เห็นเพื่อนดูแล้วเขามาเล่าให้ฟัง
อา อะ เออ นั่นแหละ อืม นั่นแหละ มันก็แบบ เฮ้ย เขาก็ทำหนัง โอ้ ดีเนาะ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม ก็สนุกดี หรือบางที ได้ เห็นแบบบ้านเมืองเขา หรือวัฒนธรรมของเขาด้วยไง
เออ ๆ สนุกไหล? ค่ะ อืม ๆ
เราอะไม่ค่อยได้เห็น อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ รู้ สึก เออ มันก็ สนุกดี เนาะ เออ ได้ความรู้เกร็ดความรู้อะไรไปด้วย อา
เออ ใช่ อืม ใช่ รู้สึกว่า เดี๋ยวนี้แบบของจีนเนาะ ก็สนุกนะ
อืม ค่ะ ใช่ ทางนู้นก็สนุกอยู่
อืม แต่ว่า
ก็จะแบบคนละแนวหน่อย ก็สนุก ดี
เออ <chuckles> ละครคุณ ธรรม
<chuckles> <laughs>
ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาคุยเรื่องหนังกัน
ค่ะ ขอบคุณมากเช่นกันค่ะ
ค่ะ สวัสดีนะคะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ

ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดี ค่ะ
สบายดีไหมคะ ทางหนั่น
ค่ะ ดีค่ะ แล้วคุณอะคะ?
อืม ก็สบายดีอยู่ค่ะ เพราะว่าฝนตกช่วงนี้
อ๋อ อากาศดีขึ้นมาหน่อย
อา ใช่ พายุเข้าหนักมาก
อ้าว อันนั้นไม่น่าจะหน่อยแล้ว <chuckles> ถ้าพายุเข้า <chuckles>
ค่ะ ใช่ <chuckles> อืม วันนี้น่ะค่ะ ก็อยากจะมาชวนคุยเนาะว่า มีหนังเรื่องไหนคะ ที่ดูมานานแล้ว แต่ว่ายังจำมาได้จนถึงทุกวันนี้?
ค่ะ จริง ๆ ก็ หลายเรื่องอยู่นะ หลายเรื่องอยู่ ตั้งแต่เด็ก ๆ เลยเนาะ แต่ว่า เดี๋ยว <chuckles> เดี๋ยวอาจจะไม่รู้จัก เอาเป็นเรื่องนี้ก็ได้ อันนี้ก็ยังจำได้อยู่
ค่ะ อืม ค่ะ
เอ่อ เอ่อ แต่ไม่รู้ว่าคุณจะเคยดูไหม? สบาย ดี หลวงพระบาง เรื่องแรก อ่า อันแรก
ค่ะ อ๋อ อนันดาหรือเปล่าคะ? ที่เขาเล่นกับ อ่า คนลาวใช่ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ
อืม จำเรื่องไม่ได้แล้วค่ะ ประมาณไหนคะ เนื้อเรื่อง?

อืม ๆ ใช่ ๆ บางทีดูเหมือนกับว่า เฉย ๆ นะ แบบ เห็น เห็นจากภาพนะที่เป็นภาพนิ่ง ใช่ไหม ก็เหมือนแบบ เออ เฉย ๆ หรือตอนแรกดูแบบยังไม่ค่อยมี อะไร เออ แต่พอแบบ พอเขาได้แสดงไปจริง ๆ แล้ว อืม มัน เขาเรียกว่าอะไรอะ มันมีเสน่ห์นะ ใน ในตัวของเขา ใช่ เป็น เป็นการแสดง เออ มันเหมือนเขาดูมีเสน่ห์นะ ออกมา อะไรอย่างเงี้ย
อือ ๆ ค่ะ อือ ๆ ค่ะ อืม เข้าถึงบทบาทเนาะ อา จริง เห็นด้วยค่ะ อืม เราก็รู้สึกว่า คนที่แบบว่าไม่ได้หน้าตาดีมากน่ะค่ะ มักจะแบบแสดงดีนะ มากกว่าคนที่แบบว่าหล่อ อะไรแบบเนี้ย เท่าที่เห็นนะ
อืม อ๋อ เหรอคะ?
อืม ใช่
อืม
อย่างแบบมีคนหนึ่งค่ะ เขาชอบเล่นแบบว่า เรื่องแบบเกี่ยวกับตำรวจ อะไรแบบนี้นะ คือ อีเจฮุน รู้จักไหมคะ?
ค่ะ น่าจะไม่นะ จำชื่อไม่ได้ด้วย แหละ <chuckles> จำชื่อใครไม่ค่อยได้
ค่ะ อ๋อ เอ่อ เรื่อง Taxi Driver น่ะค่ะ
อ๋อ เห็น เห็น อ่า เห็น ภ ภาพนั้นอยู่ แต่ว่า ม ยังไม่ได้ดู ดู ยังไม่ได้ดูค่ะ แต่เห็น เห็นว่ามีหนังเรื่องนี้ อืม เออ เห็นหลายคนก็พูด
ค่ะ สนุกมาก เป็นแบบแต่ละคดี ๆ อืม ๆ ค่ะ
<laughs>
พระเอกไม่ได้หล่อ แต่เล่นดี มาก
เออ เห็นหลายคนก็พูดนะ <laughs> อำ คอมเมนต์ อะไรอย่างเงี้ย อืม
ค่ะ อืม ๆ
แสดงว่า แสดง แสดงว่าเขา แสดงออกมาแล้วแบบ อะไรนะ ทำให้คนดูแบบสนุก ใช่ไหม ลุ้น อะไรงี้ <chuckles>
เออ ใช่ แล้วเขาแบบว่า เหมือนเมื่อก่อนเขาไม่ได้ดัง เพราะว่าเขาตัวเล็ก เออ คือพระเอกเกาหลีจะแบบตัวสูงเนาะ แต่เขาก็ประมาณ เหมือนไม่ได้ถึง 180 น่ะค่ะ ก็เลยแบบว่า เหมือนอาจจะใช้ความสามารถสู้ อะไรแบบนี้
อืม อา ๆ อืม อ๋อ คือถ้าไม่ถึง 180 นี่คือตัวเล็กเลย <laughs> โอ้ อา ๆ ก็จริง ค่ะ
ใช่ เพราะว่าคนเกาหลีสูงนะ ผู้หญิงก็สูงมาก ผู้หญิงตัวใหญ่มาก
อืม
ใช่ ก็ รู้สึกแบบ เล่นดีกว่าของไทย ประมาณนี้ แล้วของไทยมีอะไรแนะนำบ้างไหมคะ? หนังอะไรแบบนี้ ที่แบบดูกับเพื่อน
อืม อ๋อ ส่วนใหญ่ดูคนเดียวอะค่ะ <laughs>
อ๋อ ค่ะ
ใช่ คือ เป็นประเภทแบบอยากดูก็ดู อะไรงี้ อืม
อืม อืม
แล้วก็
อืม ปกติดูคนเดียวเนาะ
ใช่ แบบมันไม่ ถ้าจะรอเวลาไป ดู อะไรเงี้ย มันก็ไม่ได้แล้วอะ ว่างตอนนี้ก็ดูเลย <chuckles> ใช่ ว ว่างตอนนี้ก็ดูเลย อะไรอย่างเงี้ย เมื่อก่อนไปดูใน โรง ก็ บางทีก็ ก็ดูคนเดียว น คือว่าง มันว่างตอนเนี้ย <laughs> ว่าง ว่าง ตอนนี้ แล้วก็ หนังเข้าแล้ว จะรออะไร ก็ไปดูเลย <laughs>
อ๋อ <chuckles> เห็นด้วยค่ะ อืม อ๋อ เป็น เป็นค่ะ เออ เข้าใจเลย